Согласна тоже. <laughs> сто процентов.
Я тоже как-то понял, что, чем позднее я ложусь спать, тем как-то, не очень не е мне становится утром.
Ну вот, до скольки тебе надо уснуть, чтобы всё было окей?
Я думаю, опять же, золотое идеальное время
Ага.
это будет, э, вероятнее всего, 12 часов, вот, максимум.
То есть, до 12, вот, максимум, 12. Если 12 не усну, ко всё. Получается, а, э, вот вот, э, идеально ну, вообще, говорят, надо в 10 ложит Или для тебя это рано очень?
Да-да-да, да-да-да, да-да-да, да-да-да. Ну, это опять же, да, кто что говорит, кого слушать.
Ага.
Э, у меня
Ну, врачи говорят или кто это говорит? Врачи, наверно, говорят, я так думаю. <laughs> А, может, я не права?
Наверно. Я просто думаю, то, что, типа, нужно учитывать свою местность. Когда садится солнце и когда встаёт солнце. По-хорошему, в идеале, если подумать логически, ты должен ложиться тогда, когда солнце, как бы, уже село, и ты в темноте можешь спокойно поспать, чтобы свои вот эти вот, э, как говорится, мелатониновые ритмы они называются или как они называются, поддерживать их, да, как бы. Или же, м, ну, как бы, там, время же вечно вариативно, правильно?
Ага. Ага. Ага. Ну да-да-да. Ой, да, да.
М, поэтому как-то особо не угадаешь я нь ничего.
Ой, да, да. Подожди, ну, если у меня в 7 вечера темно и до 7 утра, так что? Мне, получается, 12 часов спать?
Мгм. Отлично. То есть, у тебя больше окно, в которое ты можешь спать спокойно?

Я думаю это много. 12- это уже прям сильно много.
Не, ну я не имею в виду, что ты спи всё это время, да. А в какое время ты можешь и тебе будет комфортно спать? Потому что на улице полноценно темно, и если т организм вот на это как бы, да, вот показывает, да то есть вот например, ты открываешь окно, э, или, например, не открываешь окно, а выключаешь лишний свет, потому что свет тоже очень сильно важен для качества сна, мы вообще
Ага. Ага. Ага. Конечно, м. А ты включаешь какой-то ночник, или вот у тебя должны вот вот эти шторы, которые блокируют вс весь вот это всё, да, у тя есть?
Да, мгм. Да, у меня должна быть прям тотальнейшая тьма. Если есть хоть какой-то малейший источник света- мне плохо.
Понимаю. То же самое, даже знаешь, не могу, когда вот, э, от телевизора вот эта синенькая, что это назва в вот это. Ага.
Да, нет, м-м, да вот этот вот, э, м, <smacks lips> э, светильник типа состояния, да, как бы его он включен, не включен, или чё он там мигает иногда.
Да-да-да, вот это что-то синенькое. Я даже вот из-за этого из этого синенького просто вообще убрала телевизор из спальни, он мне мешал спа
Да, я, м, я, например, перед сном обычно просто хожу и всё вот с выключателя вырубаю просто- и всё.
Но у меня ничего в спальне нету, вообще ничего. Я даже телефон не беру, вообще вот тоже мне так, э, э, вот как-то, да, чувств
Мгм. Ну отлично. Вот. Как говорится, я смотрю, вот у тебя прям отличный тотальный такой вариант, который я тоже поддерживаю, по сути говоря. Шикарно! Я бы тоже так бы сделал. Но просто у меня, как говорится, такой возможности куда-то что-то прям переложить ну не то что возможности, возможность, наверно, есть, желания особо нет всё это перетаскивать постоянно. Поэтому я просто делаю- минималистично взять и вырубить, и ничего больше не включать.
Ага. Ага.